อา ไม่ต้องรอเนาะ ถ้าเกิดว่า บางคน อะ รอให้มีอันนั้น ก่อน รอให้มีอันนี้ก่อน แล้วถึงจะแบบมีความสุข ก็คือคุณจะบอกว่า ถ้า เออ <chuckles> มัน
อืม อาจจะ ไม่มี ชีวิตนี้ ก็อาจจะไม่มีความสุขทั้ง ชีวิต เออ ใช่
อา วันนั้นอาจจะมาไม่ถึงเนาะ ก็คือถ้า ถ้าอยากจะมีความสุขก็มีความสุขไปเลย อา เราก็อาจ อาจจะแบบว่าเปลี่ยนนิยามความสำเร็จเอาเสียใหม่ อย่าไปทำตามมาตรฐาน
ใช่ อืม ใช่ เมอ เปลี่ยนมุมมองใหม่ไปเลย ไม่ต้องคิดว่า คนมีเงินเขาจะมีความสุขกันทุกคน ไม่จริง เห็นมาแล้ว เห็น มาเยอะแล้ว
อืม เห็นมาเยอะแล้วด้วย ใช่ไหมคะ? เออ จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่หมายความว่า คน การประสบความสำเร็จของคนคนเนี้ย แล้วพอเราไปเป็นแบบเขาอะเราจะประสบความสำเร็จแบบเขา ใช่ไหมคะ? อา บางทีแบบ การเป็นผู้บริหาร 1,000,000,000 เนี่ย บางทีเราอาจจะรับความกดดันไม่ไหวก็ได้นะ ถ้าเราจะต้อง ไปอยู่ตำแหน่งตรงนั้น ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ อืม ใช่ ใช่เลย อ้าว เฮ้ย มันไม่ใช่ เออ มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นะ เพราะชีวิตเขาก็ต้องรับความกดดันอะไรมากมาย แล้วก็เหมือนต้องรับผิดชอบด้วย แล้วเงิน โอ้โฮ 1,000,000,000 มันก็ไม่ง่ายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
อา อืม การบริหารจัดการ ใช่ไหม? เพราะว่า เราอาจจะมองไปในฐานะคนนอกไง โอ้โฮ เงิน 1,000,000,000 มันเยอะแยะมากมายเลย แต่เราไม่เคยรู้เลยว่า ไป ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงของเขาอะ เขาเครียดอะไรบ้าง? เขาต้องคิดอะไรบ้าง ใช่ไหม?
ใช่ มันไม่ง่ายเลย ใช่ เราไม่ ไม่มีใครรู้ว่า แท้จริงแล้วเขาต้องเจออะไร มาบ้าง ผ่านอะไรมาบ้าง จนถึงแบบ ส ที่เขามี ทุกวันนี้ได้อะค่ะ อืม
อืม ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ มาเล่าให้ฟังในเรื่องของ "นิยามของความสำเร็จ" เนาะ ก็สนุกมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ได้แง่คิด ได้ อ่า ความรู้อะไรมากมายเลย ก็ขอบคุณนะคะ วันนี้ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดี ค่ะ